ข้อเสียตรงนี้นะคะ อาจจะเป็นในส่วนของบางอย่างน่ะค่ะ อย่างเช่น ถ้าคนคนนั้นน่ะ เขาเลือกที่จะทำธุรกิจที่มันเป็นแบบออนไลน์ตรงเนี้ย แต่ว่าเขามีประวัติที่ไม่ดีมาก่อนตรงเนี้ย ถ้าคนเปิดเจอคือเขาพังได้เลย เพราะว่าสมัยเนี้ย ทุกคนพร้อมที่ จะ เหมือนว่าทำลายกันได้ง่ายเหลือเกิน กว่าที่มันจะก่อตัวมาได้อะ แต่ว่าทำลายก็คือเป็นเพียงแค่ชั่วค่ำคืนจริง ๆ
อา อืม อา ค่ะ อืม โอ้โฮ ใช่ โอ้โฮ จริง ๆ ๆ อา เราคิดว่าอีกอย่างหนึ่งเลย ข้อเสีย สมมุติว่าคนคนหนึ่งเนาะคุณ ต้องการที่จะทำอาชีพแบบว่า อ่า ค้าขายในออนไลน์แล้วกัน แล้วถ้าเกิดเขาเนี่ยแบบไม่ เหมือนหน้าโปรไฟล์ไม่โพสต์อะไรเลยอะคุณ มันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบ <tsk> ไม่สร้าง สร้าง โอ้ ถ้าเกิดเรา ถ้าเกิดในแง่ของเรานะ เราจะซื้อของเราก็ต้องเช็ก บ โปรไฟล์ของแม่ค้าก่อน ใช่ไหมว่า เออ เขาส่งของจริงหรือเปล่า? เค้าอัปเดตชีวิตบ้างไหม? ถ้าเกิดว่า โอ้โฮ เฟซบุ๊กไม่เคยอัปเดตเลยเนี่ย มีแต่มาโพสต์อันนี้อันเดียว เราก็แบบ <tsk> ไม่อยากซื้ออะ เพราะเรากลัวว่า เขาจะเป็นมิจฉาชีพอะคุณ แบบไม่มีอะไรอัปเดตเลยอะ
ใช่ ค่ะ อ๋อ ค่ะ จริงค่ะ จะบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเฟซบุ๊กเราโดน Hack แล้วเราก็ต้องสร้างเฟซใหม่ แต่เราก็จะขาย หนังสือของเรา ซึ่งไม่มีใครกล้ามาซื้อเรา เพราะกลัวว่าเราเป็นมิจฉาชีพ สุดท้าย สุดท้ายเราก็ต้องเหมือนพยายามแบบเปิดเผย ใช่ ๆ ค่ะ เราก็เลยแบบพยายามเปิดเผย แล้วก็ขายออกได้บ้าง แล้วก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปบ้างตรงเนี้ย จนแบบว่า เออ ร้านเราก็ขาย ได้บ้างแล้ว ไม่ดูเหมือนมิจฉาชีพมากกว่านี้ <chuckles>
อะฮะ อือ อา มันเป็น อืม ใช่ เหมือนเพิ่งสร้างมาด้วย ใช่ไหม? อืม อืม โอ้โฮ จริง ๆ อ๋อ โอ้โฮ ดี อือ ๆ ๆ ใช่ แล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งเลย เรารู้สึกว่า เออ ในแง่ของ อ่า ความน่าเชื่อถือมันจะลดลง อา ย อา ๆ มันก็เข้าข่ายเมื่อกี้เลย แล้วก็เราคิดว่า เออ แบบพอความน่าเชื่อถือเราลดลงเนี่ยคุณ ความสับ บางคนน่ะจะมีเลยนะ คนที่แบบว่า เขามีแบบว่าเพื่อนใน Social อะคุณ แล้วถ้าเกิดเราแบบไม่อัปเดตอะไรเราลงไปเลยอะ มันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เรากับคนอื่นใน Social อะ มันอาจจะลดลงได้อะค่ะ
ค่ะ อืม